Estava complicado.
Foi uma prova, né, para vocês, né, de que realmente vocês se gostam, imagina se você sentisse o contrário. Não é? É, às vezes o afastamento dentro do casamento é bom, né, porque você reflete muita coisa você você testa se aquela pessoa faz falta por você, né, é bom. <laughs>
É. Exato. Imagina, né. Pois é. Sim. Esclarecer. É. Hum. É verdade. No final de contas foi foi legal mesmo, e ainda bem que esse tempo passou, e agora é só focar para ver qual o próximo período. E eu vou ao Brasil, que eu estou com saudades. <chuckles>
É. Isso mesmo. Olha muito obrigada gostei muito da história aí, obrigada por partilhar.
Sim, foi foi Ah, foi uma prazer, até uma próxima.